Ja, und, ähm, wie ist das so? Verändert das dein Verhältnis zur Natur, da da du jetzt diese Ansicht hast so? Äh, gerade wie ist das, wenn du dann, äh, rausgehst, äh, gerade mit Müll oder so? Überlegst du dir da zweimal Sachen mit rauszunehmen oder schaust du jetzt auch bewusst, wo gibt's Mülleimer, kann ich da was wegwerfen oder wie ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Also, seit ich das alles weiß und mich so mit dieser Materie etwas auseinandergesetzt habe
Mhm. Ja.
nehme ich die Natur schon ganz anders wahr. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo spazieren gehe und irgendwo Müll sehe, ja, dann kann ich das eigentlich fast schon so kaum ignorieren.
Mhm.
Ähm. Ja, ja, ja. Ja. Früher, hm, ja.
Ja, ich verstehe ich, ja, so geht es mir aber auch, ne? Das ist schon wenn man sich da mal bewusst macht, gell, so, äh, was es eigentlich das bedeutet, und damals ist man dann an an so 'nem Stück Papier vorbeigelaufen, oder nicht Papier, halt eher so diese Plastikgeschichten, wo ich mir dann gedacht habe, hey, ne, äh, es ist einfach blöd, ne, wenn du es liegen lässt. <giggles> So, ei eigentlich, ja
Ja. Ja, ja, ja. Ja, total, total, total.
Wobei man da eigentlich die Zeit auch gar nicht manchmal hat, so, äh, wo ist jetzt so 'n Mülleimer? Ich muss muss ich mal gucken, ähm, ja, und 1.000 Leute laufen vorbei und interessiert keine Sau, so ungefähr. Das ist auch dumm.
Früher früher ja. <chuckles> Ja, total. Früher wäre man da ja einfach irgendwie so vorbeigelaufen oder so, äh, weil man sich da auch gar nicht so damit auseinandergesetzt hat. Aber heutzutage, ja, es fühlt sich ja dann auch schon sehr gut an, wenn man ja so so so Bewusstsein hat, okay, ich habe jetzt so was Kleines getan und auch wenn's nichts Großes ist, nichts Weltbewegendes, ja, habe ich meinen Beitrag geleistet und nur so viel kann ich machen.
Auf äh, richtig, ja. Mhm. Mhm. Nö. Ja. Durchaus, äh, nachvollziehbar, okay. Und gibt's dann auch so, äh, Menschen, also
Ja, ja. Hm.

Ja, das ist ein Tiefseegraben, äh, irgendwo im Pazifischen Ozean.
Genau, das ist v v lass mich nicht lügen, der tiefste Punkt. Und dort hat man zum Beispiel die Proben genommen von den Tieren. Ähm, also man man ist so tief gegangen, wie man konnte, und hat dann wirklich die Proben genommen, ob man Mikroplastik bei diesen Tieren vorfinden kann. Und man hat tatsächlich vorgefunden, dass Mikroplastik im Organismus dieser Tiere war. Und
Ja, ja, genau, geht ordentlich rum. Mhm. Mhm. Mhm, und das 2.000 Meter unter unter der Erde. <laughs> Krass. <chuckles>
Ja, genau, genau, also nicht ma nicht <chuckles> nicht mal die Tiere, die 2.000 Meter unter, ja, dem dem Meeresspiegel sind, sind sicher vor uns Menschen. <chuckles>
Äh. Ja. Äh, äh. <chuckles> Ja, und, äh, man man ich glaube, viele denken, dass das Zeug, äh, an der Oberfläche schwimmt und das halt da irgendwie so f f abfischbar ist halt, äh. Halt zum, na ja, man kann ja auch die Meere reinigen. Es gibt ja auch diese Schiffe, die da Durchlauf fahren und so. Aber d das ist ist ja gar nicht so, ne? <chuckles>
Ja, ja, ja. Ich <chuckles> Ja, ich wa Ich b ja, ja, ja. Es gibt ja? Ja, äh, also es gibt auch de dieses Szenario, was du erwähnt hast, äh, mit dem Müll, was an der Oberfläche ist. Es gibt ja dann auch solche Organisationen, ja, die da mit irgendwelchen Schiffen rausfahren und dann, ja, den ganzen Müll mit solchen Fischernetzen einfangen. Und dann hat man da wirklich so Tonnen voll Müll. Ähm, ja, ja. Aber das Problem ist ja, dass sich das Platz Plastik dann zersetzt und immer
Mhm. Ja. Ja, ist schon einiges, ja. Das das löst sich im Wasser auf dann, in diesem Salzwasser, oder? Das ist schon krass, ja.
Genau, genau. Ja, ja. Man hat dann eben diese ja, ja, man hat dann diese kleinen Partikel, die dann eben zerfallen. Und diese Mikroplastikteilchen sinken dann ab und werden eben von den Fischen irgendwie aufgenommen und landen dann sogar wieder bei uns auf dem Teller. <chuckles> Ja.
Mhm. Mhm. Ja, ja, unglaublich, wa Ja, das ist ja eigentlich 'n Kreislauf, wie du grade sagtest. Und die die Fische, die die ernähren sich ja von Plankton. Und irgendwie muss das ja also, das ist ja so klein, das können wir ja teilweise gar nicht sehen. Und wahrscheinlich wird es dadurch auch, äh, mit aufgenommen, ne, dieses Mikro heißt das schon. Das wird halt so klein, sieht man ja dann gar nicht. Ja, wie Plankton dann, ne? Krass, ja. Ja, ist übel, dass es, äh, da im Ma Mariengraben da auch, äh, gefunden wurde, ne?
Ja. Ja. Ja. Ja, genau, genau, genau, exakt, ja. Ja, total.